Beh guarda, ehm, idealmente io sceglierei la maggiore età, però viviamo anche un po' in una società che questo non ce lo permette più, perché ormai, ehm, dai diciamoci la verità, se tuo figlio non ha un telefono e tutti gli altri lo hanno, viene considerato un po' uno sfigato, perché insomma è questa poi la realtà. Quindi sì, e diciamo che i genitori, per quanto magari vogliano un po' proteggere i propri figli, eh, si trovano un po' costretti già a dare un cellulare, magari a 14 a 15 anni, no. Ehm, quindi ho dovu ho dovuto farlo un po' anch'io.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, certo, è un po' complica è complicato, è complicato. E dimmi un po' invece, ehm, pensi che, uhm, sai tipo strumenti come WhatsApp o comunque anche piattaforme, non so, magari Telegram, in qualche modo, ehm, possano permettere a m ai diciamo di restare comunque più facilmente in contatto, no. Perché magari rispetto a, mhmm, tempi addietro c'erano a disposizione solo le telefonate, gli SMS. Oggi come oggi ci sono molti più strumenti per potere rintracciare il proprio figlio.
Beh sì, eh, WhatsApp e Telegram, sono quelli che utilizziamo perché li riteniamo anche un po' più sicuri, ma ecco, va anche detto che una volta il telefono, proprio dal nome telefono, serviva per telefonare. Adesso telefonare è l'ultima delle cose che si fa con un tele cioè si può fare di tutto tranne che telefonare praticamente. Quindi, uhm, sì, ma io comunque gli faccio tenere un po' tutti i social media privati, in modo che nessuno può guardare il profilo. Uhm, c'è un vengono sorvegliati 24 ore su 24, ti dico anche creo anche degli account fake, no, per andare un po' a controllare quello che fanno. Quindi e devo dire che funziona.
Mh-mh. Mh. Mh-mh. Certo. Ah-ah. <giggles> Okay. Beh sicuramente esatto insomma se, mhmm, funziona che ben venga, ecco, insomma. Ehm, io ti ringrazio per questa conversazione, è stato un piacere e ti auguro una buona serata.